Eh, che allora, è sempre difficile ingranare quando sei in una nuova città, ehm, bisogna capire, innanzitutto, co come si sta i i primi tempi perché c'è il rischio, sempre, di <sucks teeth> dover, mettiamo così, combattere la la nostalgia di casa, okay? Per chi ha la nosta per chi ha la nostalgia di casa, perché me ci sono anche altri che non vedono l'ora di andarsene da casa, no?
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo, certo. Certo, vero, vero.
Ehm, però, uhm, il fatto è di non, ehm, mettiamo così, abbattersi subito, no, quando vedi che, ehm: "Cavolo, ques non non non riesco a fare nulla perché, non so, non ho la macchina", okay, quando sei in una città nuova. Eh, capire piano, piano come ci si ci muove, come si muovono gli altri, oppure, <swallows> ehm, hai il problema del della casa, okay? Ehm, penso che ci siano, mhmm, gruppi Facebook, gruppi, ehm, locali, o anche persone a cui chiedere che all'inizio si ignorano, no, perché si dice: <smacks lips> "Non vado a, ehm, <smacks lips> ehm, a dire cose agli altri, non vado a chiedere, non vado perché sembra brutto" no, c'è chi c'è chi è sempre più, non dico timido, però, mhmm esatto, più riservato. E, secondo me, a volte è è brutto, no, perché, mhmm, poi li vedi sempre in difficoltà, no, perché li vedi sempre stressati, perché: "Cavolo, non trovo la casa e le lezioni son cominciate". Quindi, a volte, stanno da un amico, però non vogliono dare il peso all'amico e quindi succede sempre la si innescano sempre le reazioni a catena, no, che uno insiste e poi si rischia sempre di che, mhmm, a ge mhmm, trovi la prima casa che, forse, costa anche parecchio, ma è l l'unico modo per spostarti. Ehm c c si cerca di evitare truffe, <chuckles> ovviamente. L'obiettivo è tro ehm, evitare truffe e, secondo me, chiedere sempre, sia prima di arrivare nella nuova città, ma anche dopo
Mh-mh. Certo, okay. Bene. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo, capisco. Pochino anche più riservato, magari, eh, su questo. Mh-mh. Mh-mh. Certo, è vero. <clicks tongue> Vero. Mh. Certo. Eh, assolutamente. Assolutamente. Mh-mh. Okay.
ehm, i posti, non dico da evitare, ma in cui biso fare maggiore attenzione.